È più un sottovaluto che che in quel momento mi serve: "Vabbè lo prenderò dopo," e poi ti passa di mente, giusto? Ho capito bene?
Ma i Ma sì, sì e no, sì e no questo, perché ti dico ce l'ho lì dav no q sai cos'è da nasce dal fatto, che io dico li prendo dopo pranzo, dopo cena li prendo dopo la colazione. Allora cosa succede? Che c'ho il flacone lì, poi quando ho finito la cosa non mi viene più in mente, anche se ce l'ho lì a mezzo metro, anche meno, però non lo vedo dico: "Prendo il piatto, mi alzo vado di là, vado vado a al lavabo, metto lì il piatto e e poi non non guardo più sul tavolo", perché poi non torno indietro ma son da solo, mangio su una tovaglietta americana, non è che sto lì tanto a fa quindi non tornando poi più indietro al tavolo mi mi dimentico, poi magari me ne accorgo appunto dopo dopo 2 o 3 ore, dopo 1 ora, al pomeriggio, ehm, succede quello. È un po' una una <tsk> come si può dire? Forse dovrei, magari, cercare prenderli mentre mangio, ecco, magari mettermi davanti da prender mentre mangio, perché sai, i farmaci di solito dicon di prenderli dopo mangiato, anche anche se io non è che ci guardo più di tanto.
Okay. Okay, okay. Certo. Okay. Sì. A meno che, non abbiano specifiche, ehm
Specifica indicazione appunto, appunto. No, ma questi qua che prendo io sono farmaci, insomma, che posso prendere abbastanza, diciamo, liberamente. Non è che neanche non sono neanche antibiotici, quindi che devo rispettare degli orari degli orari ferrei
Certo. Certo. Però li devi prendere, perché <exhales> insomma ti fanno bene. Ecco. <chuckles>
però insomma E certo, e no, no cer eh, no, no, perché c'ho farmaci della pressione, c'ho c'ho l'anticoagulante per il sangue, c'ho c'ho far l'anti anti c l'anti anticoagulante, c'ho le statine che son farmaci contro il colesterolo, perché appunto ho avuto un problema cardiaco, insomma abbastanza importan
Certo, cap capisco. Certo. Senti ma l'ultimo l'ultimo posto dove vai, quando hai finito di mangiare qual è? Cioè vai al t alla al lavandino, metti i piatti, vai alla lavastoviglie, vai alla teli alla televisione e lasci tutto lì. Dov'è l'ult l'ultimo posto?
Dimmi. Mah Mah dicia No, diciamo che ge generalmente il primo posto dove vado è al computer, al pc
Perfetto, allora quindi abbiamo già individuato una zona, ehm, dove tu ti siedi e la tua attenzione è focalizzata lì. Quindi l l'idea maga l'idea, quella dei dei vari bigliettini in giro, po potrebbe anche funzionare. Lasciarti i flaconi di fianco al al computer?
Perché m Eh, si, dubiame